Ay, qué lindo. Y, ¿qué emociones o sensaciones tú describirías que tú sientes al escuchar música?
Ah, pues, dependería bastante, pero creo que, en general, ya sea el tipo de música que sea, em, claro, puede llegar a tener un distintas notas, eh, pero creo que siempre he definido, eh, la forma de sentir cuando escucho música, eh, como algo relajante. Ya puede ser, digamos, con matices adicionales, ¿no?, por ejemplo, escuchar metal me relaja bastante, pero a la vez, eh, me da como que ese toque de emoción, o incluso escuchar un poco más de de rap calmado, digamos, eh, me puede
Ujú. Okey. Ujú. Ujú. Okey. Ujú. Sí. Es mu muy movido el metal.
Sí, sí, sí, bastante. Entonces, pues, justo como que te genera esa emoción, ¿no?, ah, am, contrario a lo que muchos pensarían, creo que que la gente usualmente relaciona el metal como con algo agresivo, con algo, eh, que para nada te relajaría, ¿no?, pero al contrario Sí, sí, sí, totalmente. Sí, sí, sí, las tías, ¿no? Es lo más común que que que llegan a decir, que es del diablo, pero realmente no, realmente, eh, sus líricas profundizan mucho, es algo de lo que me gusta bastante de de del metal, que profundizan bastante en la parte humana de las personas.
Ajá. Ujú. Ajá. Diabólico. <laughs> Dirían las mamás. <laughs> <chuckles> <chuckles> A mí me gusta Slipknot. Ah.
Me encanta, es mi banda favorita. <laughs> De hecho.
Me me parece que tienen unas letras, por la parte que dijiste, "letras y heavy metal", ah, Corey Taylor, la verdad, lo tuve que lo tuve que mencionar, porque, qué artista para armar, ah, sinfonías y para, aparte de sinfonías, qué artista para escribir algo.
Sí.